<clicks tongue> Mình nghĩ sẽ là hoang mang đó, kiểu như là, ừm, không biết là mình có nên tiếp tục theo đuổi cái thói quen này hay không? Hay là hãy dành thời gian để tạo lập một cái thói quen mới khác thì cái sự hoang mang đó nó sẽ, ờ, ăn vô cái tâm trí của mình và làm cho mình, kiểu như là, lăn tăn và mất năng lượng chẳng hạn.
Ờ, thiệt ha! Khi rõ ràng là khi mà bạn bị một cái tâm lý hoang mang như vậy thì chắc chắn rồi, không thể tiến lên được và cũng không thể lùi lại được, cứ giậm chân tại chỗ thôi. Thế thì, à, bạn có cái phương pháp nào để bạn khởi động lại cái tinh thần bạn một cách hiệu quả hông?
Ừm. Ừm. Chính xác.